والله والله أنا ممكن أجرّبها أنا من الناس اللي بتعمل أ أ لو أنا اللي عاوز أعمل recovery أو بيسموها آآ تعاف آه تعافي آه أو مثلًا، بامشي، بامشي مثلًا بس بامشي بامشي ساعة، آآ بدون توقف وبدون انقطاع تمامًا، آآ و و وبامشي وباقعد اف وأنا ماشي بافكّر، آآ ف ف م يعني ممكن توفّر عليّا ع الساعة مَشي دي وف وأجرّب ال5 دقايق، آآ بس طَب يعني مثلًا
اهم. آه آه تعافي. اهم. آه آه. لكن المشي برضو المشي برضو كويّس، أنا برضو عندي واحد آه آه أنا عندي واحد صاحبي برضو، عنده ال المشي ده حاجة جواه برضو كبيرة جدًا، وإحنا إحنا في ألمانيا بقى هنا، آآ و في الجنوب عندنا بقى جنب مناطق ال المناطق الجبلية ومناطق جبال الألب وكده، آآ بالضبط آه ف فهو مثلًا يعني ممكن مثلًا في يوم يطلع يتسلّق جبل مثلًا يرج يرجع يرجع تاني مثلًا.
جدًا، امم. اهم. صحيح. اهم. مفتوحة بقى و مناظر. حلو، ده ده مش ده بُص ده مشي ده إيه بقى ده ده أحلى درجات المشي بقى، ب ب ب الطلوع ده مشي اللي هو ال مش مشي المستقيم المشي الأعلى، آآ مُنحدرات عُليا ده والكلام ده طَب ده على فكرة كويّس جدًا لل لل لل للصحة. آآ
آه آه. صحيح، آه آه آه آه، ممكن مثلًا مرّة واحدة يطلع مثلًا آآ يقول أنا هاتمشى النهارده مثلًا 5 كيلو رايح جاي، أ في الجبل ده مثلًا ويطلع مثلًا قمة مثلًا جبل يكون صغيّر شويّة يبُص في إن من فوقه بقى وكده.
امم. أنت تع تعرف آآ ثقافة المشي عندنا في مصر مش موجودة زي أوروبا، أنا ما اتعلمتهاش غير في أوروبا على فكرة، آآ ف فبصراحة أمّا جيت هنا آآ كُنت ب يعني كٌنت بامشي في مصر ولكن بامشي مُضطر بامشي أروح شغلي بامشي فاهمني، آآ إنّما أمّا تمشي أمّا تمشي آآ امم، بِغرض التأمل وبِغرض تخفيف التوتّر والله بتفرق كتير أوي أنا جات لي أفكار و و وحلول لمشاكلي آآ في المشي يعني ما كُنتش أتخيّل كده، أنا م ب بقيت دلوقتي اللي هو آه.
صحيح، صحيح آه. امم صحيح أكيد أكيد أكيد. طبعًا طبعًا، والواحد أصلًا يعني الواحد وهو ماشي ما بيحسّش بتعب حتى.